Bạn chọn một, cái, con đường và một cái người đồng hành đi chung với bạn trên con đường đó, và họ đã từng đi có con đường đó rồi, thì bạn sẽ dễ dàng bạn, à, có thể áp dụng cái kiến thức đó vào những cái hành động thiết thực hơn, a, trong cuộc sống ha bạn ha. Ờ, vậy thì, á, hông biết là, ờ, đôi khi, a, bạn, à, học quá nhiều, hông biết là, ờ, ờ, bạn có cảm thấy, ơ, khá là mệt mỏi hông bạn?
Đúng, đúng. Ừm, cũng khá là mệt á, tại vì cái việc học một cái gì đó mới mà mình mình thấy mình ngu nữa. Tại vì khi mà mình học những cái điều mới thì đa phần là những cái đó nó mình chưa biết, và mình càng học thì mình sẽ càng thấy là mình quá ngu. Mình mình hổng phải ừm, <laughs> ờ, mình càng thấy mình là không biết nhiều, phải tìm hiểu nhiều, kiểu như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái đó chỉ là cái cái trải nghiệm, ừm, ừm, ban đầu thôi, nhưng mà thực ra nó là cái bước tiến trong dài hạn. Nghĩa là mình cứ đi, cứ đi thì mình sẽ qua được cái vùng mà không biết đó. Thì dần dần mình sẽ trở thành, à, biết, rồi biết xong thì mình mới bắt đầu mình áp dụng mà nó sẽ tạo ra những cái thay đổi thực tế.
<laughs> Mình mình càng ngu, đúng hông? Mình càng học là mình càng khờ ra, hông biết là, ờ, sao mà kiến thức nó nhiều dữ vậy? À, khá là tuyệt nha. À.